Olha, eu queria que você me ajudasse com relação a uma situação que eu tô passando, e se você puder me dar conselhos eu agradeço.
Com certeza. O que que eu posso ajudar você e qual é o problema que você tá passando agora?
Olha Então, eu percebo que eu estou com com uma certa dificuldade em criar tempo pra lazer, né, durante a minha rotina, porque, assim, ultimamente eu tenho feito bastante coisa ao longo do dia, então eu tenho eu tenho um curso de alemão, né, e esse curso de alemão ele toma muito tempo das 16h até 21:30 eu eu tenho esse curso. <clicks tongue> É.
Sim. Nossa, bastante.
É é bastante tempo, né, porque na verdade é de 17h30 a 20h40, só que até eu chegar no curso, né, tem aquele tempinho de locomoção, então, até eu chegar, até voltar em casa, é esse tempo todo aí mesmo entre 16h00 e 21h30 e meia que eu tô focado no curso e eu não consigo fazer absolutamente nada, que não o curso. Só que assim, tem um detalhe, esse curso é só de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo eu tô um pouco mais livre. Porém, eu trabalho de casa, né, eu tenho um trabalho home office, e esse trabalho eu acabo reservando bastante tempo do meu dia pra poder trabalhar. Então são 6, 7, horas, assim, por dia trabalhando. E, além disso, eu tenho também um mini trabalho, né, eu moro na Alemanha, e aí eu tenho um mini trabalho, esse trabalho é pouco tempo, né, são é apenas 1 hora e meia de trabalho. Só que também contando a locomoção, eu perco aí umas 2, horas e meia entre aspas, né, "perco".
Entendi. Entendi.
E, eu estou falando isso tudo só pra você entender, tá, como é que é a a minha rotina. Então de manhã eu tenho esse trabalho que é de 7h50 a 9h20.
Tá tá Sim.
Dentro dessa rotina ainda, eu costumo também ir à academia, só que eu percebo que eu tenho sacrificado à academia por conta de dessas outras coisas que eu tenho pra fazer. Então, assim, eu tô com dificuldade.
Entendi. Então você tem a você tem o o dia bem bem atarefada, eh, mas sempre foi assim ou ou você só tem tem sido, assim, há pouco tempo?
É. Não tem sido só agora, né, recentemente começou uns 6 meses atrás, e não tem, é é meio que é será temporário, né, mas a já já tem essa rotina aí há 6 meses.
Entendi, eh, eu acho que seria interessante dentro do seu dia a dia você programar, eh, alguns tempos de pausa para você fazer alguma coisa que você que você goste, você já tem alguma atividade, assim, que você já já fazia o que você goste bastante e que ou que não tá conseguindo agora ter tempo?
Uhum. Sim. Então, a própria academia, né, a academia eu eu percebi que eu tô sacrificando, porque, assim, como eu eu tenho que trabalhar, eh, se eu for à academia, eu acabo perdendo umas 2 horas do meu dia na academia.
Ah ok.
Então são se eu não for são 2 horas a mais, eu ganho pro trabalho, né, como o meu trabalho, ele é por hor eu ganho por hora trabalhada, quanto mais tempo eu trabalhar melhor pra mim. Então eu tenho sacrificado isso não sei se essa é a melhor forma, de de organizar rotina, e realmente eu estou em dúvida.
Entendi. Exato. Eu Eu acho que seria interessante para sua realidade, agora no momento, como você não dispõe de muito tempo, eh, você fazer pequenos pequenos espaços de tempo para ir academia. Eh, você costumava fazer 2 horas, não é? Eh, eu acho que seria interessante você se você só tiver, vamos dizer meia hora, por mais que pareça pouco, já é o momento que você consegue fazer uma coisa que você gosta, no caso aí é academia. Eh, começar com pequenos passos seria acho que seria interessante para pelo menos pra poder começar a entrar na rotina. Porque, eh, embora você esteja acostumado com 2 horas, não é? Se você só puder meia hora, pelo menos é meia hora que você vai fazer alguma coisa e você não vai sentir que você tá falhando não tá com relação a isso, né, com esse tempo que você poderia tá gastando com com isso. É, isso vo é a manem é a melhor maneira que você pode fazer, é criar dentro da do seu dia a dia, uma lista, eh, que você que você tenha ali, determinado. Você co você trabalha das 7h50 às 9h20, não é? E depois você depois você tem um outro horário que pra começar a trabalhar. No meio desse horário, se você tiver algum tempo disponível, acrescentar a academia, por exemplo, ou uma outra atividade que você tenha interesse. E assim também, como a sexta, sáb sexta e sábado e domingo, poder acrescentar alguma coisa, um tempo maior, já que você disse que só trabalha de segunda à quinta, não é?
Uhum. Uhum. É. Uhum. Hã. Hum. Uhum. Hum. Uhum. É. Hum. Isso. Isso. Uhum. Entendi. É, exato.
Acho que se acho que seria uma boa iniciativa, né? E depois conforme você pudesse ter mais tempo, você ia aumentando, eh, gradativamente, eh eh eh, esse tempo de lazer que você tem.
Uhum. Entendi, entendi. Mas, assim, eh, faz sentido eu ir pra academia, porque eu tenho peso na consciência, né, quando eu vou à academia, eu tô lá, tô malhando, mas eu eu não estou sinto que eu não estou 100% lá. Eu fico pensando: "Olha, eh, poderia estar no trabalho, né, poderia estar produzindo." Então, não sei também se esse sentimento ele é ele é correto de se ter, o fato de eu ter essa esse peso na consciência por não estar trabalhando.
Exato. Iss É é. Esse esse sentimento que você está sentindo ele é bem válido, né, porque você se você disse que a sua motivação uma das motivações também é que quanto mais você trabalha, você mais ganha e eh, na sociedade que a gente vive, o dinheiro é é uma coisa extremamente importante, e muita gente até tra traz a fe o dinheiro agrega agrega associa a felicidade a ao dinheiro. Não é bem assim mas, em parte, é, porque você pra poder, você, viver, você precisa dele, não é? Então você acaba criando essa culpa, por pelo fato de você poder poderia estar, ao invés de, malhando, ali, você: "Nossa, eu poderia estar gastando esse tempo, eh eh, trabalhando." Só que, a partir do momento que você cria um um tempo exato para trabalhar e para fazer esse lazer, você talvez consiga lidar melhor com essa culpa, porque você reservou aquele tempo para aquilo, por isso que eu acho que também seria legal, assim, co exato. Já que você tem os 7h50 às 9h20 pra trabalhar, coloca um horário também pra poder fazer a sua academia também, já ou já que você não consegue mesmo, se vamos ver, vamos dizer que você não consegue mesmo durante segunda a quinta a fazer academia, eh, tentar na sexta ou sábado ou no domingo, eh, colocar algum tempo pra isso, pra que você e colocar como rotina porque assim você, é o eh, o você, talvez, vis começasse a ver de outra forma e não como culpa, não é? E também seria legal agregar outras atividades se você também tiver tiver alguma outra coisa em mente. Você também gosta de mais alguma coisa ou é só mesmo academia?
Uhum. É ver Uhum. É ver Uhum. Exato. Uhum. Entendi. Já está organizado, né? Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. É. Uhum. É. Então, eu gosto muito de de futebol, né, apesar que, ultimamente, eu não tenho jogado, mas futebol também é 1 vez na semana só, não é não é sempre não, a academia que acaba pegando a maior parte do tempo, então, futebol seria 1 vez na semana, final de semana mesmo. Agora, eu gosto muito de ver filme e série, mas isso ultimamente eu não tenho feito mesmo. Isso aí eu eu deixei de lado. Eh, tem muito tempo que eu não sento no sofá, por exemplo, e era algo que eu fazia com mais frequência. Mas eu não sento porque realmente eu tenho um peso na consciência, porque eu penso: "Bom, po poderia estar faturando, em vez de estar aqui nesse momento, eu poderia estar faturando". Então, e eu te eu tenho isso. Mas você falou Hã.
Legal. Entendi. Exato. É. É natu É natural, como a gente que é imigrante, é natural de pensar que a gente precisa sempre o tempo todo trabalhar. E trabalhar, e ter que ganhar dinheiro, porque quando uma pessoa sai do seu país, eh, o desejo dela é mudar de vida, não é? E tam e poder ganhar o ma o quanto mais possível, só que nossa mente e e nossa mente e nosso corpo ele precisa estar, eh, e t eh, tá bom também, né, digamos assim, e e e fazer praticar alguma coisa, fazer algum tipo de lazer, ele faz parte pra pra que você se sinta se sinta emocionalmente capaz no futuro, e a longo prazo, né, porque, eh, senão a máquina daqui a pouco ela ela queima, né, <chuckles> e a gente tem que estar te tomar cuidado com com relação a isso, né. Então ach é é legal você separar tempo, a pa a partir do momento que você tem o compromisso de trabalhar, você pode criar um compromisso com você mesmo, de de criar um um horário, reservar um tempo, por por por menor que seja, pra você cuidar de você, no caso fazer ou ou jogar um futebol se tiver essa possibilidade, ou mesmo ver um filme ou uma série, mesmo que por pe por pedaços pequenos, e t e também poder e também poder fazer academia, que você também gostava de fazer tanto e infelizmente não tem tido tempo suficiente.
É. Uhum. É. Uhum, sem dúvida. Uhum. É verdade. Uhum. Hum. É. Uhum. Uhum. Entendi. É. Não, sem dúvidas, sem dúvidas, isso é importante, né, o que você falou de de ter essa organização, já deixar um tempo predefinido, eu acho que isso acaba tirando mesmo o peso da consciência de que eu não estou fazendo outra coisa. Então uma vez que eu eu crio uma agenda, e aí determino: "Olha, então, sei lá, segunda, quarta e sexta, né, eh, 10h eu vou à academia". Eh, é uma forma de
Exato.
De de eu entender que eu preciso desse tempo, né, de uma vez que eu que eu reservei aquilo ali, eu sei que faz parte da rotina, então não estou fazendo nada de errado. Depois daquilo ali, eu já tenho o meu planejamento do que eu vou fazer depois. Então acaba eu acho que isso pode me trazer uma uma certa tranquilidade, quando eu não estiver trabalhando, né
E exatamente. Eh, e é uma questão de criar compromisso com você mesmo porque a gente no no no dia a dia, a gente cria compromisso com todo mundo, mas às vezes a gente esquece do mais importante, né, que é que somos nós mesmos. E você criar esse horário para você, você só está se é se autoajudando, né? E acho que seria interessante você começar por aí com pequenos passos, com peque com pouco t mesmo que seja pouco tempo até aquilo virar uma rotina e quem sabe, mais para frente, você conseguir reservar um um trab eh, um tempo maior e sem se e sem sentir o sem sem sentir culpado por você estar vivendo um pouco mais para você. Embora quando fala de com relação ao trabalho, que você tá ganhando dinheiro é sempre para para é pessoal, não é? Porque o eh, você está ganhando dinheiro para você, só que você precisa também criar um tempo para que você possa relaxar e se sentir bem, emocionalmente bem, fisicamente bem. E com certeza eu acho que isso vai te ajudar, mais no seu no seu dia a dia, no seu trabalho, para você ter uma vida muito mais mais tranquila, mentalmente falando, principalmente.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Hã. <giggles> Sim, olha, maravilha, maravilha, muito, muito bom, tá? Obrigado. Essa parte de de deixar definido um t um tempo para o lazer, eu acho que realmente pode pode me ajudar a tirar esse peso na consciência. Então, assim, obrigado por ter me ouvido, né, obrigado por por ter dado esses conselhos que que fazem bastante sentido mesmo para mim dentro da minha da minha realidade, da minha rotina. E foi um prazer falar com você. Até uma próxima.
Obrigada, obrigada você e, igualmente, espero que você que dê tudo certo para você.
Ah, obrigado.